Hum.
E que eu eh, na teoria, né, eu faço meus horários, sabe, porém, o que era para ajudar parece que talvez ali está começando também a tomar o tempo, né. Que pois
Certo, entendi. Mas então, hoje o seu horário de trabalho é bem mais flexível, né.
Isso.
Mas o que você espera, qual mudança específica você queria? Você gostaria de buscar, por exemplo, sua filha na escola, levar, o ou que que esse horário, eh, está te atrapalhando?
É isso, é porque <chuckles> a minha rotina ela é um é muito louca, ela é um pouco intensa.
Uhum.
É, eu tenho, né, a esse trabalho que eu posso fazer o meu horário. Porém, eh, minha esposa ela ela trabalha, e e aí eu preciso buscar as crianças, então pela manhã eu já não posso levar as crianças, porque eu preciso estar no trabalho para poder fazer o máximo possível, e e para ir logo cedo.
Certo. Já logo cedo, então, para para já já ficar mais livre para tarde.
Justamente por quê? Porque à tarde eu busco as crianças na creche, aí eu já não vou ter tempo de fazer nada no trabalho.